Also, waru warum mache ich das, ne? Mein Gedankengang dahinter, ähm, ein m ein Fitnessstudio ist rund um die Uhr geöffnet. Okay. Ähm, das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch mal spät abends zu gehen, was ich in meinem Hauptstudio gar nicht kann, ne? Die haben nur bis 10:00 auf und dann ist alles vorbei. Und für mich ergibt sich halt die Situation relativ häufig. Aber auf der anderen Seite denke ich die ganze Zeit: „Das ist doch Quatsch. Junge, du gibst 100 € im Monat nur für Fitnessstudios aus und dabei besuchst du die beiden Nicht-Hauptstudios vielleicht einmal im Quartal, wenn's hoch kommt.“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
Ne? Und, äh, d die locken aber auch immer mit Angeboten, irgendwie 6 Monate für 1 € oder so, wo ich immer denke: „Ja, d äh, für für 1 € kannst du’s mitnehmen.“
Ja. Nun nimmt man es dann mit und dann läuft die Frist aus und dann zahlt man's und man ist selber man hat sich selber nicht da hingenommen. Das ist das Problem. Ähm, ich meine, es ist schon mal gut, dass du die anderen 2 gekündigt hast. Die Frage ist, hast du überhaupt die zeitliche Kapazität, dorthin zu gehen? Ähm, oder machst du das einfach nur, weil du denkst: „Wenn ich das Abo habe, dann werde ich mich schon irgendwie motivieren, die Zeit dafür zu schaffen.“?
Jap. Ja, ganz genau. Oh nein, also, Fitnessstudio ist bei mir 5 bis 6 Tage die Woche, tatsächlich. Ja.
Okay, okay. Also das heißt, du bist wirklich aktiv mit dabei, dann reicht eins ja zu. Also, am Ende des Tages
Ja. weiß ich nicht. Es passt ja dann zeitlich manchmal nicht. Das ist ja mein Problem. <chuckles>
Wenn du aber wenn du eins hast, aber, was rund um die Uhr geöffnet ist, dann löst das ja im Endeffekt alle deine Probleme. Dann brauchst du die anderen ja nicht?
Ja. Aber das ist qualitativ nicht so schön. Also, mein Hauptstudio ist halt das teuerste und da sind die ne, ist das Klientel super. Die Geräte sind High End. Äh, da sind viele Sportkurse drin, die man auch noch mitnehmen kann und ’n Milon-Zirkel und das alles, was es da so gibt. In dem anderen Fitnessstudio hast du nur Geräte und 'n paar Affen.
Mhm. Mhm. Mhm.